Allora volevo chiederti una cosa, che mi interessa particolarmente. Ehm, volevo chiederti perché è un argomento secondo me interessante: in che modo tu, uhm, riesci ad organizzare una giornata tipo? Una giornata quindi piena, ehm, dalla mattina sino alla sera?
Allora, ehm, in realtà ho proprio creato una routine su su, mhmm, su questo tema, diciamo è un un tema, ehm, che ho elaborato a lungo, ehm, e io e il mio compagno abbiamo deciso di, ehm, creare proprio una routine ben scandita, proprio per cercare di riservare del tempo anche, ehm, appunto alla alla famiglia. Ehm, per cui noi abbiamo creato questa routine dal lunedì al venerdì che sono, appunto, le giornate in cui noi siamo oberati di lavoro e, mhmm, e abbiamo cercato di, ehm, dedicare il 50% alla professione e il 50% alla alla famiglia, alle relazione familiare; per cui, se vuoi ti faccio proprio un mhmm, un
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Ah. Sì, sì, sì infatti stavo per chiedertelo. C'è un esempio pratico? Cioè, mhmm, una settimana tipo: questa settimana, ad esempio, come l'hai divisa o come la dividi?
Mh-mh. Allora, in realtà tutte le giornate sono, più o meno, uguali. Ehm, sicuramente noi cerchiamo di svegliarci presto al mattino per fare una colazione con i bambini, tutti insieme; anche se, appunto, il tempo è poco a disposizione, ci teniamo, comunque, a a condividere questo momento insieme, e se è possibile anche a fare delle colazioni ricche e variegate e prepararle proprio, mhmm, tutti insieme, che sia uno yogurt banale con della frutta e dei cereali, o addirittura i pancakes, se ne abbiamo modo.
Okay. Mh-mh. Però è comunque un momento di condivisione. Quindi, anche se è banale.
Esatto, esatto. Sì, sì, proprio cerchiamo di cominciare la giornata nel migliore dei modi, insieme. Quindi, questa già è una parte che dedichiamo alla alla nostra famiglia. Ehm, poi ci teniamo
Mh-mh. Okay. Molto interessante.
ehm, poi ci teniamo tanto anche ad accompagnare i bambini a scuola, e cerchiamo di non delegare mai nessuno, ehm, proprio perché ci piace dar loro, ehm, l'augurio di una buona giornata e di stimolarli a, ehm, fare, mhmm, bene a scuola; e poi le restanti 6/9 ore sono dedicate alla alla, diciamo, all'aspetto professionale, quindi sono dedicate al lavoro. In
Mh-mh. Certo. E a tal proposito, posso chiederti una cosa? Ehm, in queste 6, 9 ore, tu come fai a stabilire quelle che sono, ad esempio, le priorità?
Sì? Intendi, forse, al lavoro? O rispetto alla famiglia?
Rispetto alla famiglia, rispetto al lavoro, rispetto quindi alla tua giornata.
Allora, quando io sono al lavoro io dedico il 100% al lavoro, proprio perché ritengo che sia an altrettanto fondamentale la vita, mhmm, professionale e lavorativa. Quindi cerco di limitare al massimo le chiamate familiari, a meno che non vi siano urgenze. Ehm, e diciamo, le solite chiamate di routine rivolte al genitori le le dedic diciamo le, mhmm, limito soltanto all'ora di pausa pranzo. Ehm, quindi cerco comunque di restare focalizzata sul sul mio lavoro, ehm, a meno che, appunto, non vi siano emergenze; chiaramente il mio cellulare se squilla in emergenza, perché mi sta chiamando la maestra dei miei bambini, o il mio compagno, o i miei genitori, chiaramente, ehm, non non non aspetto un attimo prima di rispondere.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Sì. Certo, quindi dai la priorità giusta in quel momento.
Certo, assolutamente. Però, ecco, se si tratta di emergenze; altrimenti ci tengo, comunque, a fare un buon lavoro e a crescere anche professionalmente e a raggiungere i miei obiettivi professionali. Ehm sì?
Sì. Posso chiederti una cosa? Perché è molto interessante quello che mi stai dicendo. Volevo chiederti: tu la giornata, quindi, alla luce di quello che mi hai raccontato e spiegato, la suddividi, mhmm, in varie ore ad esempio? Ad esempio in un tot di ore fai questo, piuttosto che questo, quindi fissi dei paletti durante la giornata?
Mh-mh. Sì. Assolutamente sì. Mi serve anche schematicamente per capire come come vivrò la mia giornata. E
Molto interessante.
e devo dire che siamo stati molto fortunati perché, mhmm, dopo il lavoro cerchiamo di andare tutti insieme nella stessa palestra. È stato un caso fortuito e fortunato il caso di poter, appunto, trovare questa palestra che, ehm, garantisse a tutti noi l'attività che più preferivamo. Quindi, anche quello in realtà è un momento passato insieme nella stessa struttura. Ehm, quindi nello stesso orario mia figlia, dhm, fa il corso di danza, mio figlio il corso di scherma, e io e il mio partner, ehm, diciamo variamo dalla sala attrezzi al pilates, alla pole dance, a quello che ci piace di più. E poi chiaramente si
Mh-mh. Ah. Okay. Mh-mh. Questo è molto interessante. Mh-mh.
Sì. Però, ecco, è stato un un caso, non non è stato semplice; è un equilibrio che abbiamo costruito giorno dopo giorno. Sì.
Col tempo. Mh-mh. E scusami volevo chiederti un'altra cosa; quindi, ehm, se qualcosa dovesse andare storto, perché mi sembra di capire che programmi, quindi, le giornate, come ti comporti in in tal senso?
Mh-mh. Allora, <exhales> intanto il mio programma, ehm, è ben scandito dal lunedì al venerdì poi, ehm, diciamo c'è fluidità, ehm, per il weekend, ehm, si stabilisce, mhmm, appunto al momento. Se però dovesse sopraggiungere un impedimento, ehm, durante la settimana lavorativa, ehm, devo dire che sono, ehm, imprevisti, ehm, diciamo, ehm, no non ehm, come dire, mhmm
Mh-mh. Mh-mh.
non han non hanno una frequenza regolare, ecco. Ehm, per cui, ehm, può capitare che magari si salti la colazione tutti insieme perché io o il mio partner siamo in viaggio per lavoro, o perché i bambini sono in gita fuori. Però, ecco, chi rimane, comunque, cerca di mantenere la routine solita. Poi, se sopraggiunge un imprevisto per cui anche la cena dovesse saltare non importa; l'importante è che non diventi, ecco, la routine. Il caos non deve diventare routine.
Sì. Okay, chiaro. Ah. E voglio chieder Okay, e volevo chiederti: mi hai detto che viaggi per lavoro, nel caso del viaggio per lavoro, ad esempio, ehm, sei da sola, okay, con te stessa e quindi devi bilanciare il tuo lavoro e la tua vita, uhm, in autonomia. Ecco, in quel caso quando non ci sono altre persone con te, come la suddividi la giornata e, ehm, come la vivi questa suddivisione da sola?
Mh-mh. Sì. Okay. Ehm, allora in realtà la mia routine la ripropongo anche in viaggio. Ehm, appunto, mhmm, dedico sempre la stessa oretta alla mia colazione, prendendomi un attimo per me, e cercando di stare il più lontano possibile dai dispositivi. Ehm, poi intraprendo la mia giornata lavorativa, e al termine cerco comunque di dedicare almeno 1 oretta e mezza, 2 all'attività fisica, per poi rientrare in in hotel, o in a mhmm, in al B&B e dedicare, magari, una videochiamata insieme alla mia famiglia. Ehm, cerco comunque di restare presente per loro nonostante la distanza. Per fortuna, comunque, si tratta sempre di viaggi di pochi giorni.
Mh-mh. Okay. Chiaro. Sì. Certo. Mh-mh. Questo aspetto mi interessava non poco. Ehm, diciamo se, ehm, dovesse presentarsi un imprevisto, ehm, a quindi in qualche modo a minare quelle che sono le basi della vostra solidità familiare, tu come hai reagito in passato magari? O come reagiresti?
Mh-mh. Allora, in realtà devo dire che il valore della famiglia è sempre stato insito in me, e in questo sono stata fortunata perché ho incontrato una perso o probabilmente l'ho scelta per questo, perché ho incontrato una una persona che aveva i miei stessi valori. Per cui, mhmm, in realtà dubito che, ehm, possa venire a crollare una, mhmm, un valore simile e quindi dei dei compromessi simili, anche perché sono stati presi di comune accordo, ehm, proprio perché vivevamo una vita da single e a intenden uhm, intendendo proprio come coppia, cioè senza figli e abbiamo poi deciso di mettere su famiglia. Di conseguenza ci siamo presi le nostre responsabilità insieme, abbiamo deciso di <smacks lips> stabilire appunto dei momenti dedicati alla alla famiglia, alla gestione dei bambini. Ehm
Mh-mh. <chuckles> Sì. Chiaro. Sì. Mh-mh. Sì. Quindi è stato fondamentale però, ehm, trovare una persona che condividesse con te, ehm, questi aspetti, perché pensi che in caso contrario avesti avresti avuto molte più difficoltà immagino.
Sì. Beh, io credo che se non avessi incontrato una perso una persona con i miei stessi valori probabilmente non avrei mai fatto il passo, ehm, di creare una famiglia con questa persona.
Certo. Okay, chiaro.
Ehm, sì. Mhmm, devo dire che con lui sono molto in sintonia, anche su proprio la gestione dei bambini e come li vogliamo crescere. Noi dedichiamo
Sì, sì. Cioè? Spiegati meglio.
Allora, ehm, ad esempio noi li abbiamo educati sin da subito anzi li abbiamo esposti veramente poco all'utilizzo di dispositivi elettronici, che siano console di gioco o anche banalmente cellulari o la televisione. Per cui cerchiamo sempre di intrattenerli molto con tipo giochi di società, o giochi di ruolo. Ehm, e devo dire che siamo stati un grande team in questo, perché ad oggi, nonostante comunque stiano crescendo, ehm, loro non cercano particolarmente il dispositivo. No. Ehm, uhm, s può capitare quando magari sono annoiati, non non abbiamo sempre fatto lo stesso gioco, manca un po' di stimoli mancano un po' di stimoli, per cui magari cercano il videogioco. Mhmm, anche in quel caso mh-mh.
Mh-mh. Mh. Okay. Mh-mh. Ah no? Mh-mh. Okay, comunque sostanzialmente attività ricreative, con con persone quindi non davanti ai dispositivi ad esempio.
Esatto, sì. Li abbiamo proprio educati alla socialità, e amano stare con noi o con bambini, e giocare. Non amano la solitudine e appunto il gioco in solitario.
Mh. Ottimo. <sniffs> Ottimo. Questo è un aspetto molto interessante; e e tu, ehm, in questo senso lo consiglieresti ad un'altra persona che ad esempio è in difficoltà e che in questo momento deve ancora trovare un un bilanciamento giusto tra lavoro e vita familiare?
Eh. Sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché sono momenti in cui, ehm, si crea un cert una certa sintonia e si cresce anche insieme, ma aiuta anche a livello personale, a staccare totalmente perché se si torna a casa e si sta sempre lì col pensiero, a al al lavoro, al agli impegni che si hanno, si resta poi alla lunga poco focalizzati, e
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo, e ti è capitato? C'è un esempio in particolare? Ti è capitato di magari di tornare a casa, di focalizzarti su un'altra priorità della giornata, e quindi di trascurare un aspetto?
Mh. Sì, devo dire che in passato in realtà non tanto a me, io cerco di, mhmm di autoregolarmi. Ehm, tra l'altro, uhm, ho proprio escogitato il meccanismo del, mhmm del cellulare aziendale per cui poi, mhmm, una volta uscita dal lavoro, lo spengo e non lo riaccendo più; e per il caso delle mail, la cui mail ce l'ho anche nel mio cellulare personale, cerco di utilizzare delle applicazioni che, ehm, appunto filtrino le mail lavorative. Invece il mio il mio compagno, ha avuto un periodo un po' stressante; mhmm, è chiaro che come?
Okay, cioè? Mh-mh. Okay. Ah. Ah davvero? Davvero? Un periodo stressante, come l'ho gestito come l'avete gestito assieme?
Abbiamo, esatto, cercato di gestirlo insieme. Ehm, credo che la comunicazione sia alla base di una relazione, per cui anche in quei momenti in cui eravamo insieme a tavola, ehm, abbiamo ne abbiamo discusso. Lui ha, mhmm, esposto i suoi appunto obiettivi professionali, ehm, l'abbiamo supportato, ma cercavamo comunque di rimetterlo un attimo con i piedi per terra e riportarlo alla realtà proprio per non farlo andare in burnout. Ehm
Mh-mh. Certo. Sono d'accordo. Mh-mh. Certo. E questo lo avete fatto anche per evitare, ehm, di, ehm, distruggere quello che è l'equilibrio familiare immagino.
Sì assolutamente, sia appunto per non danneggiare l'equilibrio familiare, sia per non far venire meno la presenza del del padre ai miei bambini che, mhmm, in una fase delicata come quella della dell'infanzia, ehm, sarebbe davvero un danno per loro nella crescita; ma anche per lui, per farlo un attimo ritornare con la mente lucida e potersi poi chiaramente concedere e concentrare molto di più e molto meglio nel nel suo obiettivo.
Mh-mh. Certo. Quindi ,ehm, vi, uhm, hai hai aiutato il tuo compagno a ritrovare il suo equilibrio. Quindi tu stessa hai un equilibrio nella vita di tutti i giorni.
Sì, sì, devo dire che siamo piuttosto centrati in questo adesso. Chiaro, mhmm, qualche, ehm qualche momento di ,ehm di, ehm, trambusto ci può star sì, ci può stare. L'importante è che appunto non sia contestuale con quello del partner e che ci che ci aiutiamo in sotto questo punto di vista, ecco.
Mh-mh. Mh-mh. Di appannamento. Sì. <giggles> Certo. È fondamentale, è fondamentale. Guarda, ho condiviso tutto ciò che hai detto, ed è sta ho trovato questa chiamata veramente interessante e stimolante. Io ti ringrazio e spero di risentirti presto.
Grazie. Grazie, grazie a te, per avermene fatto parlare. È un tema a cui tengo particolarmente. A presto allora.
A presto.